Ừm. Ừm, mình rất là đồng ý với những cái, ờ, quan điểm của bạn, là sai thì cũng đã sai rồi và mình không thể nào mà quay trở lại được, ờ, như lúc trước nữa. Và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng để thoát khỏi những cái, ờ, suy nghĩ tiêu cực này và giữ những cái mối quan hệ mà mình trân trọng ở hiện tại. Ừm, mình nghĩ là đó sẽ là một cái bài học lớn để mình có thể duy trì các mối quan hệ trong tương lai. Ờ, và mình nghĩ thì cuộc đời mình cũng, ờ, có thể là như những cái chuyến ga tàu. Ừm, có thể là có người đi đồng hành cùng mình một đoạn, thì đoạn cuối, ờ, cũng chỉ có thể là bản thân mình tự đi tiếp thôi. Nên là mình mong rằng là, ờ, mình có thể giữ được cái suy nghĩ tiêu cực nhất, cũng như là, ờ, thoát khỏi những cái, ờ, ờ những bạn trong quá khứ đã cùng đồng hành cùng mình thì mình sẽ cố gắng để biết ơn điều đó và cũng như là, ờ, học cách mà để đối xử tử tế với bản thân mình, bởi vì mình cảm thấy là mình chưa thực sự, ờ, quan tâm tới bản thân nhiều lắm, và đôi khi là mình quá chìm đắm vào những cái sai lầm mà nó không đáng đối với người khác. Ờ, và mình cũng nghĩ là có thể là mình không còn thân được với bạn đó như trước, nhưng mà mình có thể giữ một cái, ưm, ừm, một cái những cái kỉ niệm đẹp trong lòng và, à, giữ bạn đó trong lòng một góc nào đó, ờ, và, ờ, mong rằng bạn đó sẽ tốt hơn trong tương lai chẳng hạn. Ừm.
Ừ. Ừ. Ừm. Đồng ý. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừ, thật sự. Ừm, thực ra á thì cái việc mà không còn có mối quan hệ tốt với người đó nhưng mà bạn nghĩ vẫn còn muốn người đó có r một cái cuộc sống tốt á thì đó là một cái điều rất là đẹp mà. Và nếu như mà trong tương lai có cơ hội mà người ta có cần cái sự giúp đỡ gì á, mà bạn có cơ hội để có thể đưa ra một bàn tay để giúp đỡ á thì hãy c cố gắng mà mà đưa ra lúc đó. Nhiều khi nó lại cứu lại một cái mối quan hệ mà đã tan nát ngày xưa đó chứ, chứ không đùa đâu. Nói chung là tương lai mà ai mà biết được, đúng hông? Ừm.
Ừm hứm. Ừm hứm.